Мгм. Ну то есть это это прям ты уже поехала нарушать в каком-то смысле даже закон или чьи-то правила, да? А слушай, что это было за здание? То есть, это какое-то заброшенное старое здание? Может ты помнишь, ну к чему оно принадлежало? Обычно н в люди знают, как бы, знаешь, это там, может, старый университет или тут был завод, что это было?
Вот. Да. Да. Мгм. Ой, <grunts> э. Н Мгм. Да, о блин, а ка как ты так попадаешь вот прям в точку? Реально это был с э, старое и ну и университет, что-то как бы образо э, образовательное учреждение.
<laughs> Я понял, да. А знаешь, так получается как-то, что эти здания ин интересно выглядят, когда они заброшены, и почему-то вот хочется в них залезть. То есть я вот, э
Мгм. Конечно.
Когда видишь просто какой-то дом да старый, ну ну может интересно, может нет, а когда видишь что-то такое, э, интересное архи с архитектурной точки зрения, как будто туда тянет сильнее вот попасть. Как будто там может быть что-то, э, вот такое вот неведанное, неизведанное вот внутри хранится.
Мгм. Да, там особенно, а, интересные комнаты были. А, вот с медпрепаратами, оставшимися внутри, а, с книгами. Это всё, конечно, очень интересно рассматривать. Эти минс мэ мин мед мед какие-то штучки, знаешь, что ли какие-то жидкости даже.
Мгм. Да, да, да. Чашки Петри там всякие, да вот это вот, колбочки для химии. Ага, я понял.
<chuckles> Да. Очень. Это с жидкостью внутри. Это как в музее ты ходишь, да, и вот это всё рассматриваешь. И еще вот н там, я говорю, книги были оставлены с тех времён. Это очень всё интересно было.
Да, заброшенные школы, заброшенные уверсити университеты всегда как будто таят какую-то тайну. Как будто там есть какая-то, э, такая, э, дух Гарри Поттера или что-то такое.
Вот. Мгм. Да. <laughs> Да. А т короче, мы на начали с крыши. И, а, получается вот так сн сверху вниз мы шли. Самое интересное, угадай было в каком помещ помещении?